Eee, yaptığın, eee, neler vardı? Mesela farklı bir meze tarifin var mıdır? Ya şimdi ben senden bir şeyler almaya çalışıyorum, anla beni. <chuckles>
Eyvallah, rakı sofrası. <chuckles> Hıı. <chuckles> Anladım ko mevzu, o mevzu öyle bir yere doğru gitti. Vallahi ya, eee, meze tabii ki yaparım, rakı sofrası çok kurduğumuz için. Hani genelde evde açıkçası geçmişte rakı sofrasını şey yapıyorduk, uuu, bir bir de bizim mangal imkânı vardı evde, bir teras da vardı. Eee, oradan böyle bir mangal atıp, eee, severdik yani. Hani ben zaten balıklı rakı sofrasını dışarıda yemeyi sevdiğim için balık evde hiç sevmem pişirmeyi. O yüzden şey, hep böyle bir et mangal, aşağıda aynen dediğin gibi mezelerden ne yapardım? Eee, değişiklerimi söyleyeyim, hani böyle standart meze ya patlıcanlı envaiçeşit şey dışında. Ya şeyi çok severim ben, Girit ezme çok severim. Zaten rakının yanına peyniri çok sevdiğim için herhâlde o benim çok hoşuma giden, eee, bir şey Girit ezme.
A. Süper. Ha ha. Doğru. Hı hı. Aynen, kesinlikle. Ha! Girit, ezme peynirle mi yapılıyor o zaman?
Evet, peynirle yapılıyor Girit ezme. Ayvalık'tan böyle hani öğrendiğim bir meze. İçine böyle çok ince kıyılmış hafif bir kekik falan da var zeytinyağıyla. İşte, lor ve, eee, ama Ayvalık loru olacak yani kaymak lor denen, öyle normal lor değil. Eee, Ayvalık loruyla böyle, işte Ezine peynirini falan ufak ufak karıp karıştırıp hem tuzlu hem çok böyle kremsi, bol zeytinyağlı, içine de böyle, eee, öğütüp ceviz, eee, koyuyorsun falan. Eee, yani gerçekten, ya rakının yanına inanılmaz gidiyor. O kızarmış ekmeğin falan üstüne <chuckles> hani böyle küçük sürüp. O böyle 10 numara bir şeydir mesela hani çok sevdiğim. Eee
Evet. Harika. Ha. Muhteşem, evet. Hah! Harika, harika. Tabii. Eee Hıh. Ama tabii şimdi malzemeyi çok iyi seçiyorsun ya. Hani Ayvalık loru diyorsun bana, kim bilir o Ezine, nasıl bir Ezine? <chuckles> Kim bilir o zeytinyağı, nasıl bir zeytin? Evet!
Eee, tabii, önemli. Ezine'den gelen Ezine. <chuckles> Ben oradan alıyordum, evet. <chuckles>
Kim bilir o zeytinyağı nasıl bir zeytinyağı? Hani ben bunun için bir sana, hah Hepsini s her söylediğin malzemeyi sayıp hepsinin nereden geldiğini öğrenmek isterim yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu şahane anlattın. Bu bu mezeyi bulunduğun yerde yapma imkânın pek yoktur galiba diye düşünüyorum artık.
Ayvalık. <chuckles> Aynen. Tabii. Evet. Hıı.

O, yaparım ya, olmaz mı? Burada Girit'in kendisi var burada da. Orada Ayvalık varsa o ke çünkü onlar Girit göçmenlerinin getirdği şeyler. Burada da Girit var. O Ayvalık kaymak, lorun çok benzeri. Burada, eee, şey, eee, anthotyro diye bir peynir. Ben hemen buldum tabii ki burada da, yerleştim yerime. Arkadaşlarım şok oldu zaten geldiklerinde tattırdım, yani, burada bulduğum ııı, muadillerini. Olmayanı yaratırız, ııı, yaparım, yani, hiç problem değil.
Harika. Süper. Ay, harika. Tabii. Ay, ellerine sağlık, gerçekten ellerine sağlık. Süper, süper geliyor kulağa. Emm
<chuckles> Evet.
Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ge yani, hem hem tarif aldım, eee, hem çok güzel hikâyeler dinledim. Hani, benim adıma acayip kazançlı güzel bir sohbet oldu bu. Eee, peki son olarak bir şey sormak istiyorum. Ev sahibi olmayı mı seviyorsun yoksa misafir olmayı mı seviyorsun?
<chuckles> Rica ederim. <chuckles> Hımm. <chuckles> Harika. Tabii. Eee, ya, ben bir soru sorabiliyor muyum? Iıı, hiç, şey de Friends'i bil biliyorsan diyeyim, Friends dizisinde, eee, Monica vardır ya, işte, o benim arkadaşlarım yıllardır hep, böyle, der ki "Ya, bu" ya, gerçekten onun ben olduğumu, hani, söylerler her konuda. Ben bir de sonra gerçekten profesyonel aşçı oldum, tam o oldum, eee, ve bilirsin ki Monica her zaman ev sahibidir. Hiçbir zaman kimseye bırakmaz. Bu çok net, yani, bu benim zaten şey ya, yıllardır bu dönen espri evde ağırlamayı falan çok severim ama, şöyle, bir şey oldu bak aşçılıktan sonra şunu eklemeden geçemeyeceğim, ya, herkes aşçı olduktan sonra ekstra millet, hani, "Ağanın eli öpülmez." falan esprisi yapıp "A, sen tabii ya, biz sana ne yapacağız?" falan. Ben artık yalvarmaya başladım "Allah aşkına bir yemek yapın da beni evinize davet edin de kendi yapmadığım bir şey yiyeyim." diye. Bir noktada bu arada eee, o çok önemli oldu.
Tabii. Tabii biliyorum. Hı hı. Evet. Tam. Anladım. Tamam, ben cevabımı <chuckles> Ha. Tamam. E, doğru. Bir de mesleki deformasyon çünkü sen zaten sürekli lokanta, lokanta, lokanta yemeğin içinde olunca değil mi, eee, insan hem farklı bir lezzet hem de farklı bir mümkünse ortam arım aramıştır yani. Çok haklısın. Eee, bu arada çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum benimle paylaştığın için. Eee, özellikle de tarifini paylaştığın için. Çok teşekkürler.
Evet. Aynen. <chuckles> Kesinlikle. Oldu bu da. evet. <chuckles> Rica ederim canım, estağfurullah. Iıı, gerçekten, ııı, benim için de çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler, görüşürüz.
Görüşmek üzere, baybay.